जी, देखिए, कामयाबी और नाकामयाबी इंसान के अ, जीवन का एक हिस्सा है और ये कह लें कि बहुत अहम हिस्सा है और मतलब मोड़-मोड़ पर वो इ इससे इन्स इस इन चीज़ों से जो है, वो गुज़रता ही है कभी न कभी, तो ये बताइए, आपकी अ अ, कौन-सी ऐसी नाकामी थी और उसपे घरवालों ने कौन-सा रिएक्शन दिया और कैसा रिएक्शन था उनका?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अ, जी, बिल्कुल अ, अगर मैं सबसे बड़ी नाकामी की बात करूँ, जो मेरे मैंने अपने जीवन में दिया था, वो था, जब मैं ब्लॉगिंग करता था, जो वेबसाइट्स वगैरह बनाने का एक जो होता है ना, वो मैंने सीखा था और मैंने काफ़ी समय लगाए थे उसमें, तकरीबन-तकरीबन डेढ़ से 2 साल लगाए थे। काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए थे टूल्स वगैरह लेने में, हालाँकि देखिए, एक समय ऐसा आया था कि मेरा जो वेबसाइट है, वो अच्छे तरीके से रन करता था गूगल में ना और लोग उसको पढ़ते भी थे, काफ़ी लोग मेरे आर्टिकल्स पढ़ते थे। लेकिन मेरा कमाई नहीं हो पा रहा था उस किसी कारणवश क्योंकि जो मेरे ट्रैफ़िक आते थे, उसमें 1500 से 2000 का ट्रैफ़िक आता था महीने का, जो कि अ, देखा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, अगर किसी के मुकाबले देखा जाए तो। अ, <clears throat> जिस वज़ह से मेरी कमाई भी नहीं हुई और हालाँकि मुझे 50 से $60 जो हैं, टूल्स में ही खर्च करने पड़ते थे, महीने के, उस समय। जी। तो इस वज़ह से मेरे एक पैसे का नुकसान भी हुआ और कहीं न कहीं मेरा आत्मविश्वास भी डब डगमगा गया कि और मुझे पता चल गया कि, ठीक है, अब नहीं होने वाला मुझसे ये चीज़। तो इसको मैं सबसे बड़ी नाकामी मानती हूँ, तो मैं मानता हूँ और जब मैंने अ, सबसे पहले अपने पिताजी से जब ये मैंने बात की कि, "अरे! जो मैं वो चीज़ कर रहा था, जो वो <clears throat> वेबसाइट्स बनाने का या फिर आर्टिकल राइटिंग लिखने का उसमें, वो कर रहा था, वो कामयाब नहीं हो पाया।" और जिस वज़ह से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो उन्होंने पहले ही देख लिया था। तो उन्होंने कहा कि अ, रिएक्शन तो देखिए, शुरू में तो अ, चुप रहे वो क्योंकि देखिए, पैसे उसमें खर्च हुए और उनको भी पता है कि पैसे कमाने में कैसा अ, एक ज़द्दोज़हद लगता है जीवन में। है ना? हाँ, तो जी, बिल्कुल और उसके बाद उन्होंने कहा कि, "कोई बात नहीं। अ, अभी चीज़ों से सीखना ज़रूरी है और मुझे आशा है कि तुमने इससे सीखा ज़रूर होगा। मायूस हो के तो कुछ जीवन तो नहीं रुकता और मायूस होके तुम्हारा जीवन रुका भी नहीं है और तो जो भी तुमने सीखा है, उसको किसी और चीज़ में लगाओ।" अ, हालाँकि मैंने माताजी को भी यही बात बोली थी, तो उन्होंने भी एक तरीके से उदास उदासियत वाला ही प्रतिक्रिया मुझे दिया था कि अ, "इतने ज़्यादे पैसे चल गए, तूने इतने मुश्किल से कमाए थे।" उससे पहले मैंने जॉब करके वो पैसे इकट्ठे किए थे, वो मैंने पूरे लगा दिए थे। तो उन्होंने कहा कि, "चलो, हमारा पैसे का नुकसान नहीं हुआ कम स लेकिन हमारे घर का तो हुआ और हमारे लिए तो तू ही सबसे महत्वपूर्ण है अभी। हमारा बच्चा है तू।" तो कहा कि, "अब से जब भी तुम चीज़ें सीखो, तो एक जो है अ, खासकर के जो एक मेंटर होता है या गुरु होता है, उनके सानिध्य में सीखना ज़रूरी है।" जी।
अच्छा। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओह! हुँ। हाँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। क्या बात। अच्छा। हुँ। हुँ। हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब अ, बड़ा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक तरीके से ये कह लें कि अ, बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया थी आपके पिताजी की और आपकी माताजी की, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अ, मतलब सब इतने, ये कह लें कि सबका ऐसा भाग्य नहीं होता। तो उनको क आप मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो जाते ही बड़ा ही उनके, ये कह लें कि माता-पिता का रिएक्शन जो ये कह लें, बहुत गुस्सा-सा रहता है और कई बार ऐसा भी रहता है कि लोग गलत कदम उठा लेते हैं ना, जैसे आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं और या कह लें कि घर तक छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी मैं ऐसे में यही कहना चाहूँगा कि हालात को समझें। अपने आपको इतना भावुक मत बनाइए क्योंकि देखिए अ, शब्द होते हैं वो हमारे माता-पिता से ही तो आ रहे हैं, है ना? जिससे कि और वो कोई दुनिया वालों के शब्द तो नहीं जो कि आपको हानि पहुँचा दे या फ़िर आप बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अपने अंदर ही आत्मविश्वास को खोने लग जाओ, अपने अंदर, अपने आप पे ही शक करने लग जाओ। वो हमारे माता-पिता हैं, वो हमारे भलाई के लिए ही सोचते हैं, देखिए कहीं न कहीं प्रतिक्रिया तो जो ज़रूर निकलती है जब भी किसी चीज़ की नुकसान होता है, है ना? हमारे जीवन में भी। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी इंसान है उन्होंने भी पैसे कमाए हैं, जो पैसे लगाए हैं वो अगर उसमें हानि होती है या फ़िर अगर तुम पढ़ाई में ही उत्तीर्ण ना कर पाओ, है ना? जिसकी उम्मीद माता-पिता ने लगाई होती है। तो अ, उसमें भी कई बार डाँट, फटकार पड़ जाती है या कई दिन तक माता-पिता बात नहीं करते। तो ऐसे को पहले तो अपने दिल में ना लगाइए और इतने भावनात्मक रूप से इस चीज़ को ना सोचिए कि वो आपके ऊपर ही हावी हो जाए और आप गलत कर्मों को है ना? करने के लिए आतुर हो जाए या फ़िर आपका सोच-समझ ही उस समय डगमगा जाए। और दूसरी बात मैं माता-पिताओं को भी ये बोलना चाहता हूँ, जब भी देखिए कोई चीज़ सीखते हैं ख़ास करके बच्चे और क फेल पास तो जीवन का हिस्सा है, है ना? और क्योंकि अगर कोई पास हो रहा है तो कोई ना कोई तो फेल हुआ होगा। तो ये भी सोचना चाहिए वो हमारा बच्चा ही हो गया इसी हिसाब से चलना चाहिए हमेशा चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम एक चीज़ पर अगर अटके रहेंगे तो फ़िर हमारा बच्चा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा उसे कहीं न कहीं अपने ऊपर शक होने लगेगा। इस वजह से जो एक जो विरोधाभास है इसकी चीज़ें ना उसके अंदर आने लगेगी। अरे! ये कैसे हो गया मैं तो नाकामयाब हूँ मेरे लिए ही क्यों बोलते रहते हैं? ऐसे ये सभी लोग, तो एक तरीके से ना उसका स्वभाव भी बदल जाएगा बड़े हो के। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी।
हुँ। हाँ। जी। हुँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ। सही बात है। हुँ। जी, जी, जी। तो अ, जैसे आपने कहा कि अ अ, ये मतलब अ, जो है घरवाले पेरेंट्स मान लें कि ठीक है वो जो फेल कोई तो फेल होना था वो हमारा बच्चा हो गया। लेकिन ये देखिए कहीं न कहीं ये इतना आसान नहीं होता ना कि यूँ ही कह ले कि वही मतलब मानसिकता सबकी ऐसी हो। और एक चीज़ ये भी अ, तो ऐसे में एक तो है कि ऐसे में क्या करे? और एक चीज़ ये भी रहती है कि आशा रखना, एक्सपेक्टेशन रखना कितना सही है मतलब पेरेंट्स का अपने बच्चों से? और कई बार तो ये कह रहे कि आशा वो आशा से ज़्यादा ये कहले कि दबाव ज़्यादा लगता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, तनाव ज़्यादा लगता है और ऐसे में जो है कि वो मतलब ये तो ये कह ले कि जो बच्चा कर रहा है ना उसपे ध्यान भी नहीं लगा पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि अ, जो वो कुछ करना चाहता है उसके बजाय कुछ और कर रहा होता है। वो जो उसके मतलब ये कह रहे कि जो घरवालों कि आशा है वो ए उसपे वो कर रहा है जो कि उसे पसंद है वो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा रहा है, तो उसको आपने किस तरीके से जो है सुलझाया?
हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल। पहले तो मैं इस अ, प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि देखिए, कई लोग अ, कई माता-पिता अलग होते हैं। कई अ, माता-पिता ऐसे चीज़ों को हल्के से ले भी नहीं पाते हैं, कि चलो मेरा ही बच्चा फेल हो गया। तो लेकिन देखिए अ, ऐसे तो फिर लेकिन देखिए, ये चीज़ ना आपके बच्चे के ऊपर ही नुकसान देगी। है ना? क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। हर किसी हर कोई बच्चा एक अ, सोच का होता है, क्योंकि वो विकसित नहीं हुए होते हैं उतने की चीज़ों को समझ पाएँ पूरे ढंग से। अब आप उस समय इस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, जो कि उसका तनाव में अ, और डाल देगा, है ना? और ख़ास करके मैंने ऐसे भी देखा है कि कई वो बच्चे फेल तो हो जाते हैं, माता-पिता अ, बात करना ही बंद कर देते हैं, बहुत दिनों तक। और कई कई लोग तो दरवाजा लगा देते हैं, कमरे के अंदर तुम लोग पढ़ते रहोगे। एक तरीके से टॉर्चर करने लग जाते हैं बच्चे को। वो तो बहुत ही गलत बात है, इसमें ज़ाहिर सी बात है, वो कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाएगा ही। फिर वो कहीं न कहीं अपने जीवन को भी बहुत बड़ा मान मान्य नहीं सोचेगा ना। वो जीवन के लिए भी दाव लगा देगा, कि चलो छोड़ो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। तो इसी सोच को लेके आगे बढ़ना चाहिए और कहीं न कहीं बच्चे, जो होते हैं वो चंचल होते हैं, उनका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ होता है। तो अ, आपको धक्का लगा है, ठीक है लेकिन वो बच्चों तक ज़ाहिर ना करे, जा जबकि कोशिश करें कि उसको और प्रोत्साहन दें। और जहाँ तक र बात रही कि अ, मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया था कि मैं कुछ करने का सोच रहा था, लेकिन वह कारण वश नहीं हो पाया मतलब अ, मैं अ, बैंड की तरफ में जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं बैंड में गिटार वगैरह बजाता था और विरोधाभास मेरे पिताजी ने बहुत जताया क्योंकि वो आर्मी से थे और वो चाह रहे थे कि मैं जरा एनडीए का, है ना, ये फॉर्म वगैरह आवेदन पत्र भर के मैं एनडीए के लिए <clears throat> कोशिश करूँ। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से पलटन में या आर्मी में जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, व्यक्तिगत रूप से। मैं मैंने सोचा था एक समय में कि मैं बैंड में ही जाऊँ, गाना बजाना या फिर मैं संगी मतलब गायक में अच्छा था, मैं गाने अच्छे गा लेता था। और हालाँकि हमने काफ़ी कॉन्सर्ट वगैरह भी किए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। <clears throat> लेकिन जीवन का एक ऐसा समय आया जब मैंने अपने पिताजी को, जब मैंने कहा था कि मैं अ, गायकी में ही जाना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने हालाँकि मुझे 1 साल दिया था, उन्होंने कहा था कि ठीक है 1 साल देते हैं तुम्हें, 1 साल में अगर तुम कुछ कर पाए तो ठीक है। अ, थोड़े-से पहुँच बढ़ाओ, घर में बैठ के तो कुछ नहीं होगा ये गिटार हाथ में लेके या दोस्तों से बात करके। आप बड़े-बड़े लोगों से भी बात करो, नहीं है, तो फिर कहीं पे जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ। लेकिन कहीं न कहीं मैं मानता हूँ मेरे से ही आलस हो गया और मैं वो चीज़ ना कर पाया। जी, इसी वजह से फिर अ, देखिए पिताजी ने जो बताया था, वो चीज़ों को तो मैं नहीं अपना पाया।
हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ क ऐसा होता है। बिल्कुल। हुँ। हाँ। जी, जी। अच्छा। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। तो आलस मतलब अच्छा, आलस फिर मतलब किस तरीके से हो गया?
मतलब आलस मतलब मैं जो मेरे पिताजी ने कहा था कि अपने आपको बढ़ाओ, च किसी दूसरे प्रदेश में जाओ, है ना? लोगों से बातचीत जुड़ाव मेह बढ़ाओ अपना। जिस वज़ह से तुम्हें कहीं न कहीं इंडस्ट्री में मौक़ा मिल जाए, है ना? गायिकी गायिकी का या संगीत ही बजाने का।
हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। लेकिन आपको फिर उस समय ऐसा नहीं लगा कि पिताजी को समझाऊँ कि 1 साल तो आपने बहुत ही कम दिए हैं। 1 साल में मतलब ऐसा नहीं लगा कि म इ आदमी जब पढ़ाई भी करता है, तो देखिए, पहले 12th तक पढ़ाई करता है फिर ग्रेजुएशन भी 3 साल होती है, फिर मास्टर्स भी में 2 साल, फिर पीचडी करता तो और लगता है। तो 1 साल तो आपको नहीं लगा कि ये तो बहुत ही कम है। ऐसे में आप आपके ऊपर तो दबाव पड़ गया होगा काफ़ी ज़्यादा।
जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। अ, देखिए 1 साल तो बोलने के लिए ही होता है। हालाँकि उसी चीज़ में ही 2 ढाई साल लग गए थे। अ, लेकिन देखिए अ, परिवार के ऊपर भी होता है, मैं मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ, है ना। मेरे पिताजी भी सिपाही में ही जो है वो अ, रिटायर्ड हुए थे। तो कहीं न कहीं जो एक जो अ, घर का जो वो होता है ना, व्यवस्थित र व्यवस्थित रखना, है ना, पैसों के मामले से भी, वो भी दिमाग में आ ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अरे अब तो, एनडीए अब तो उम्र भी चल गया, अब मैं कैसे अ, पलटन के लिए भी कैसे मौक करूँ, सिपाही के लिए ही कैसे करूँ, क्योंकि वहाँ पे भी 21 साल तक होता है। तो फिर मैंने अपने पिताजी से अ, बोला कि मैं अब से गाना-बजाना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपका वादा भी पूरा नहीं कर पाया। तो तो, फिर मैंने फिर अ, कॉलेज वग़ैरह करके जो है, जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, जो भी कंपनीज़ में काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने आवेदन भरा। जी।
हुँ। ओह! हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी। तो कभी अभी आप जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पछतावा होता है, आपको?
अ, पछतावा तो नहीं होता क्योंकि, ज़िम्मेदारी भी एक समय में इतनी बढ़ गई थी जीवन में। एक समय में आपको पता चलने लग जाता है ना कि अ, ठीक है शौक़ या फिर जो मैं मैं रूचि रख रहा था जिस चीज़ में जिसको मैं आगे ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे भी पैसे लगते हैं। हालाँकि मैंने प्रयास किया था। राइजिंग स्टार इत्यादि शो में हम लोग गए थे। वहाँ पे भी पैसे माँगे गए, ₹17,00,000-₹18,00,000 रुपए माँगे गए अ, आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल और उस वजह से मुझे पता चल गया कि, जी, कि कुछ बनने के लिए अ, अभी के वर्तमान समय में पैसा चाहिए ही चाहिए। तो कुछ, कुछ किसी चीज़ को पाने के लिए हमें खोना तो ज़रूर पड़ेगा और उस तरीके की जो हमारी स्थिति थी, वो उसमें परिवार में नहीं थी। तो कहीं न कहीं मैंने अपने आप को समझा भी दिया। ख़ासकर से ये दुनिया के, हिसाब से भी और व्यक्तिगत हिसाब से भी कि नहीं। अब काम करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, और अपना परिवार देखना पड़ेगा। जी।
हाँ। जी। अ-अच्छ इतना माँगते हैं? ओह! ये तो बहुत ज़्यादा है। हुँ। जी। तो कहीं न कहीं आपके अंदर मतलब आपकी ज़हन में नहीं आया की मैं एक म नहीं मेरे को करना है। और ऐसा मन में ख़्याल आया हो कि नहीं मैं तो परिवार के खिलाफ़ कदम उठाऊँगा मुझे करना है, मैं करूँगा?
अ, नहीं ऐसा तो नहीं आया। देखिए वो परिवार के खिलाफ कदम उठाने वाला भी होते हैं लोग, बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन वो परिवार की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। अब मुझे पता था अब स दूध जैसा सफेद जो जो सत्य मुझे दिख रहा था मेरे परिवार का कि ठीक है, है ना? पैसों की कमी है। हाँ और कहीं न कहीं मैं एक अपना बच्चा अ, इस घर का बच्चा हूँ तो मुझे कहीं न कहीं उठाना ही पड़ेगा ये कार्यभार। अब ये जिद्द करके भी फ़ायदा नहीं है। जी, जी, जी। तो ये अ, जिद्द करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ही करना पड़ेगा। जी, इसी वजह से मुझको थोड़ा पीछे आना पड़ा। जी।
हुँ। <chuckles> हाँ, हाँ। आप इकलौते आप इकलौते थे ऐसा? ओह! जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल और आप ही के नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है होगा ऐसा कि जब उन्होंने उन्हें इस तरीके का समझौता करना पड़ा हो कि परिवार की ज़िम्मेदारी लेनी हो। तो अ, अभी आपका मतलब ऐसा आप खुश हैं या अभी भी आप ऐस को ऐसा नहीं लग रहा कि आप जूझ रहे हैं और कहीं न कहीं आपके मन में हो कि अ, भविष्य में मैं कभी ना कभी फिर से तो ये कि गिटार उठाऊँगा तो ज़रूर, ऐसा है?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी। <chuckles> देखिए, गिटार तो मैं अभी भी उठाता हूँ। रुचि के तौर पे तो अभी भी उठाता हूँ। मेरे अ, घर में ही पड़ा हुआ है। उसको रुचि के तौर में बजाता भी हूँ लेकिन जो मलालियत है, वो महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए भी क्योंकि शायद मेरा वर्तमान उससे खराब हो जाए, अगर मैं इसी सोच को लेके चलूँ, अब जो हो गया वो हो गया। अ, एक समय ऐसा आया था कि अ, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि चलो जॉब करते हैं। जॉब से जितने पैसे बनेंगे अ, उसको फिर मैं अपने जो है, ये जो जो भी मैं है ना? गायकी-वायकी में जो भी बनना चाहता हूँ, इसमें लगा दूँ या आगे बढ़ूँ इसमें। लेकिन क्या हो गया उसी वक़्त फिर परिवार में समस्याएँ आ गई। जो, जो मेरे सदस्य थे परिवार के, है ना? ख़ासकर के जो मेरे पिताजी थे, वो भी गुज़र गए। तो इससे मेरी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई और फिर मैंने तब तो निर्णय बिल्कुल सही तरीके से मैंने लिया कि नहीं, भाई अभी ये जो खेल है, अपने साथ खेल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मुझे थोड़ा-सा जो है दृढ़ होना पड़ेगा अपने अ, आपके प्रति और एक जो काम कर रहा हूँ, इस पे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जी।
हुँ। जी। हाँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा तो अ, पहले तो बहुत ही मुझे बुरा लगा आपके पिता जी का सुनके, और ये बताइए कि जैसे जब आपने एक अपना ये ब्लॉगिंग वाला बताया, तो जब इसमें आप फेल हुए थे तो <chuckles> कहीं पिताजी के अंदर आया था क्या कि, इससे अच्छा नहीं शायद इसे जो कर रहा था उज ये, वही करने देना चाहिए था, ऐसा हुआ था क्या?
हुँ, हुँ। जी। अ, जब ब्लॉगिंग और आप जो म्यूज़िक से संबंधित बातें कर रहे हैं, अम ब्लॉगिंग और म्यूज़िक से जी, जी, जी।
हाँ, हाँ। जैसे ब्लॉगिंग वाला ब्लॉगिंग वाला कि आपने पहले म्यूज़िक छोड़ दिया फ़िर ब्लॉगिंग कर रहे होंगे ना आप। तो उस ब्लॉगिंग जब ब्लॉगिंग में फेल हुए तो कभी अंदर ऐसा आया कि या कि नहीं गिटार ही बजा लेता हूँ। या पिताजी को अ, हुआ हो की आपको वही जो आपका पैशन है वही फ़ॉलो करने देना चाहिए?
जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। अ, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि देखिए मेरे पिताजी बोलते हैं हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए। तो ख़ास करके ये अ, क्योंकि पिताजी भी उस समय फ़ोन चलाते थे, उनको भी इंटरनेट के बारे में पता ही था। तो उनको ना कहीं न कहीं विश्वास होने लग गया। हाँ, कुछ तो है ये जो हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, गूगल में। तो कहीं न कहीं से तो आ ही रहा है, कोई न कोई तो बना रहा है। तो उन्होंने व वैसे ही मेरे ऊपर भरोसा किया लेकिन जब वो भरोसा टूटा भरोसा भी नहीं कह सकता। एक तरीके से विश्वास बोल सकते हैं कि शायद ये कर सकता है बोलके है ना? हाँ, तो वो टूटा तो ऐसा कोई वो तो नहीं हुआ। जी।
जी। अच्छा। हुँ। हुँ। <smacks lips> अच्छा ठीक। आखरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर कोई अपना पैशन फ़ॉलो करना चाहता है और अ, परिवार को भी सँभाले रखना चाहता है। तो उसे क्या करना चाहिए?
हुँ। जी। बिल्कुल अपना पैशन फ़ॉलो करते रहिए, साथ-साथ जो छोटा-मोटा जो काम है वो भी करते रहिए। क्योंकि उससे ना जो घर में जो इनकम का जो एक ज़रिया है वो भी बना अ, रहता है। जिससे जो है शब्दों का आपको शब्द भी सुनने नहीं पड़ते और आप अपना पैशन फ़ॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी ज़ारी रखिए। तो इस तरीके से आप परिवार को और अपने पैशन को लेकर भी चल सकते हैं जीवन में। जी।
जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपका अनुभव जान के। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बात फ़िर से होगी तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी।